<chuckles>
Cioè sì, beh, seba sembra stra perchè io quando faccio la spesa, soprattutto quando sono in n n alimentazione, quindi seguo la dieta, ah ah
Sì. Okay. Sì.
penso: "Quanto ci mangio con questa cosa che sto comprando? Cioè quante volte posso mangiarla questa scatoletta banalmente, cioè questa carne?" E semp se sembro pazza perché quando sto da sola parlo da sola, cioè tipo mi faccio i conti dei de settimane, dei giorni.
Okay. Okay. Sì. Cer Okay. Okay. Certo. Okay. Ma tu sei una di quelle persone che fa spese grandi oppure, ecco, vai, mhmm, non so quotidianamente al supermercato, non so?
Allo dipende dalla stagione, perché lavorando stagionale, quindi tipo io ho iniziato da metà marzo a lavorare tutti i giorni praticamente, uhm, e finirò a la prima settimana di novembre, a lavorare. I d'inverno faccio la spesa grande perché ho tempo poi magari per scongelare qualcosa, ho tempo per cucinare banalmente quindi e invece l'estate no, l'estate, o comunque primavera, estate, non faccio la spesa, cioè il succo è più più quello. Quindi sì, ti direi giornalmente se, mhmm, dico: "Okay stasera ci mangiamo questa cosa", vado, trovo un momento per andare al supermercato, ecco.
Okay. Okay. Okay. Okay. Cer cer Okay. Okay. Okay. Sì. Ok, no, no, capisco capisco. Quindi diciamo la tua prima mhmm, il tuo primo luogo il tuo primo l luogo sarebbero i supermercati capire ma secondo me non non nascerebbe nulla di così, cioè nel senso credo che la gente in qualche modo ecco faccia pensieri abbastanza stupidi al supermercato, cioè nel senso magari ragiona tanto sul prezzo, ragiona su su come cucinare qualcosa. No vabbè per carità poi magari sarà interessante, ehm, io ad esempio entrerei in chiesa, ad esempio durante la messa e vedere ad esempio cosa cosa pensano le persone, dove stanno con la me come dove stanno con la testa, insomma se se realmente ascoltano qualcosa oppure se sono lì, ecco, solo per ehm, solo perché sono obbligati. Ehm, però ecco, non lo so, cioè l'idea di poter leggere la mente alle persone in realtà è una cosa che mi disturberebbe tanto. Ehm, perché comunque eh sì, perché comunque va somma
Quindi Sì. Sì. D'eclatante dici. Normali. <coughs> Wow, okay. Ci sta. Mh-mh. Ci sta. Sì? Beh, credo c credo anche a me, però cioè, un giorno.